Mmm, gak butuh biaya banyak kan, sederhana, gitu. Terus, apalagi ya? Mmm, bisa s gak terlalu capek juga, secapek lari, kalo lok kalo sepeda kan lebih santai, gitu kan.
Iya sih. Mmm. Iya, setuju sih itu.
Mhm, gitu sih menurutku dan persiapannya juga gak heboh, gak ribet, gak yang gimana-gimana, bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, jadi suka deh gitu.
Mhm. Wah, betul betul betul.
Kalau Kakak apa?
Mmm, kalo aku yang aku suka dari olahraga itu, aku sih lari ya.